Mhm.
Ada, kalau nggak terduga, juga ada tapi kalau yang lucu itu setiap, eee, tahun kan kita ada April Fool ya di sini ya, jadi kita tuh bisa ngerjain suami atau ngerjain orang deh gitu ya, eee, dan setiap tahun itu suami saya enggak tahu kalau saya kerjain gitu. <laughs> Dan Dan <laughs>
Mhm, mhm. April Fools? Iya, heeh. Oh gitu. <chuckles> Oh bisa gitu, <chuckles> bukannya sudah terjadwal ya kok bisa gak tau? <chuckles>
Di kadang dia lupa kan lupa jadwal, lu lupa tanggal tuh terus saya tuh, eee eee, apa ya, saya kerjain, eee, suatu saat, saya bilang, eee, "Sayang, saya hamil lagi."
Oh lupa ya, eh. Iya iya. Mmm, mhm. Mhm. Oh, <laughs> heeh, iya, terus?
Terus, dia kan takut saya hamil lagi gitu terus dia langsung, "Sungguh?" Eee, dia sampe mukanya
Oh ya bikin pusing ya? <chuckles> Sungguh, <chuckles> really. <chuckles> Heeh, kaget, heeh.
Sampai kaget

Keluarga yang mana nih? Keluarga saya sekarang, atau keluarga saya dulu gitu.
Hmm. Eee, keluarga yang mana aja deh <chuckles> yang penting momen paling bahagia nih, apa sih momen paling bahagia yang Kakak pernah alami bersama keluarga nih, entah itu keluarga yang lama atau keluarga yang baru?
Oke. Mmm. Iya. Momen yang paling bahagia waktu, eee, apa ya, eee, dulu
Mhm. Mhm.
waktu, mungkin saya masih ya sekarang sih saya masih bahagia ya suami saya masih memperlakukan saya masih bag baik dan seperti hampir seperti dulu gitu ya, eee, dulu tuh suka buat kejutan gitu ya, tiba-tiba tuh, eee, apa, dia kirim bunga, dari kantor, dari tempat kerja dia tiba-tiba, eee, dia kirim bunga, ada orang ngetok di pintu, tiba-tiba ada bunga gitu, terus, eee, tiba-tiba saya dibeliin hadiah apa begitu ya, eee, ya saya seneng banget. <laughs> Ya namanya perempuan senang hadiah kan ya? <laughs> Iya iya iya, iya kalau Masnya gimana? Eh, iya. Mhm.
Iya. Heeh. Oh gitu, mhm. Mhm. Oh, iya. Oh, iya. Mmm, mhm. Mhm mhm. Oh, gitu. Heeh. Mmm, mhm. <chuckles> Iya, oh, gitu ya? Iya iya, oh paham paham, Kak. Jadi kalau kalau Kakak istilahnya kalau zaman sekarang namanya, bahasa kasihnya itu hadiah Kak ya? <chuckles> Bahasa kasihnya hadiah. <chuckles>
<laughs> <laughs> Iya namanya perempuan namanya perempuan kan senang hadiah dong <laughs> siapa yang <laughs>
Heeh. Oh, gitu? <chuckles> Betul betul. <chuckles> Iya.
<laughs> Tadi kan bunga, bunga kan romantis gitu loh. <laughs>
Romantis ya? Betul, Kak. <chuckles> Hal-hal yang romantis yang sweet banget ya, manis banget ya buat Kakak ya? Heeh.
Iya dong <laughs> namanya wanita, setiap wanita pasti mau dong diperlakukan seperti itu.

Eee, biasanya kalau kita itu sedang merayakan hari Natal, kalau enggak sedang merayakan hari Thanksgiving. Biasanya heeh, atau hari syukuran ya, eee, hari syukuran itu selalu, eee, saya masak untuk keluarga untuk keluarga kita aja bertiga deh. Eee heeh, terus kalau untuk Natal itu biasanya itu, eee, apa ya, eee, kita itu, eee, m saling beli hadiah gitu, dia beliin saya hadiah heeh, saya beliin hadiah, itu, eee, tradisi kami. Nah, eee, itu setiap hari Natal itu dan hari Thanksgiving itu, itu memberi kesan tersendiri untuk saya, jadi eee, dan, eee, saya berpikir tuh bahagia sekali gitu loh, dengan, eee, apa namanya, eee, dengan
Heeh. Heeh, mhm. Thanksgiving, oke. Heeh. Betul. Mmm. Iya. Hmm. Gitu ya. Mhm. Mhm. Saling beri hadiah heeh. Mhm. Mmm, iya. Mhm. Mhm. Ya. Mhm.